Bạn ơi, gần đây á là mình, kiểu, mình vừa mới có một cái cuộc, ờ, chia tay với lại người yêu cũ của mình, thì nói chung là mình với bạn này là cũng quen được từ năm lớp 11 á, bạn đó thua mình 1 tuổi thì bạn đó là mình mình quen từ năm 12 và bạn đó là quen từ năm lớp 11, thì tụi mình quen nhau đâu đó cũng được 3 năm rồi. Thì khi gần dạo gần đây á ừm, đúng rồi, thì dạo gần đây á là mình mới làm việc trong một cái, gọi là, một cái startup, một cái khởi, ừm, khởi nghiệp đó. Thì, ờ, bạn đó gần đây là cũng đã lên đại học rồi, thì bạn đó cũng vừa mới vào trong cái ngành là ngành thiết kế, mình thì mình làm bên marketing, đúng rồi, thì tụi mình vào cái chỗ này làm việc. Thì nói chung là thời gian đầu tụi mình làm việc rất là ô kê, cái cách tụi mình giao tiếp với nhau rất là ô kê, nhưng mà bỗng nhiên gần đây thì mình với bạn đó là chia tay, cho nên là tụi mình vẫn làm chung một chỗ nhưng mà tụi mình chia tay. Và tụi mình phải, kiểu, giống như là, lúc nào mình cũng gặp bạn đó ở ở cái nơi làm việc hết. Một phần của mình thì mình vẫn còn thương bạn đó nhưng mà bạn đó thì bạn đó thương mình rồi, cho nên là mình cảm thấy thực sự rất là khó chịu luôn và mình hông biết là bạn có cái cách nào để mà bạn giúp mình, kiểu, hông cần phải đỡ tiếp tục gặp đâu nhưng mà, kiểu, giống như là, đỡ khó chịu, đỡ <tsk> nói chung mà hông muốn biết giải thích sao về cái cảm xúc này nữa hết á.
Ừm, sao vậy bạn? À, vậy á hả? Ừm. À, mình hiểu. Ừm, tận 2 năm luôn. Ừm. À, vậy á? Ừm. Ờ. Đúng rồi, cũng khó xử ha. Nhưng mà Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Ừm, mình hiểu, mình hiểu nè. Ừm, đầu tiên á nha thì mình rất là lấy làm tiếc về cái trải nghiệm tiêu cực này bạn đang trải qua ở cái thời điểm này nè, nhưng mà hổng sao đâu bạn ơi, mình cũng rất là hiểu cái cảm giác này và tất nhiên nó không hề dễ dàng cho bạn một chút nào hết, đặc biệt là trong cái giai đoạn nhạy cảm này nè. Vậy, à, bạn cho mình xin một vài cái câu hỏi chút nha, để trước khi mà mình đưa cho bạn những cái lời khuyên phù hợp với lại cái tình trạng của bạn đó bạn.
À. Ờ. Mình hiểu. Ờ, ô kê, mình rất thực sự là mình cũng khá là buồn khi mà mình phải nhắc lại nhưng mà hông sao hết, bạn cứ hỏi mình đi, mình rất là sẵn lòng để trả lời luôn đó.
Ừm, ờ. Mình hiểu nà, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi nha bạn nha. Vậy, a, cái mối quan hệ hiện tại của hai bạn á, thì như bạn chia sẻ đó là đã chia tay rồi, thì hổng biết là cái việc này nó xảy ra bao lâu rồi bạn? Và bạn có thể chia sẻ thêm cho nh mình về cái mặt cảm xúc của bạn đó, tới thời điểm hiện tại nà, thì bạn có cảm thấy là những cái cảm giác này nè nó nguôi ngoai chưa? Hay là vẫn còn đâu đó những cái điều luyến tiếc trong mối quan hệ trước chẳng hạn?
Ưm, mình thì nói chung là mình cũng rất là cởi mở trong cái chuyện là mình chia sẻ chia sẻ cái cái cái cái, ờ, chuyện này. Thì, ừm, nói chung là tình huống nó cũng khá là nhạy cảm như vầy, mình quen bạn đó thì được nói chung là từ cũng phiến diện từ mình thôi, là mình quen bạn đó được 3 năm rồi. Nhưng mà tụi mình chia tay là bởi vì khi mà tụi mình vào chung làm cái này nè, thì tụi mình làm chung với rất là nhiều người đồng lứa, thì bạn nữ đó là mới nói chung là mới so sánh mình với lại nhiều người và đặc biệt là so sánh mình với lại cái người quản lý, giống như là, cái người dẫn dắt tụi mình á, tại vì là đúng rồi, tụi mình là đồng lứa, thì dẫn đến cái chuyện là bắt đầu là bạn đó chán mình, bạn đó chán mình thì mới chia tay được đâu đó cũng khoảng <tsk> 6 tới 7 tháng rồi, đó. Và nói chung là mình vẫn rất là cố gắng, mình vẫn rất là cố gắng chứng minh cho bạn, nhưng mà, ừ, ưm, không không không biết là cái về cái tình cảm thì chắc là cũng hết rồi thì mình bản thân mình thì vẫn còn rất là thương, vẫn rất là thương, nhưng mà <tsk> cái cái cái cái tình cảm của bạn thì mình nghĩ là chắc là cũng đã hết rồi.
Ừm. À, mình Ờ. À. Ừm. À, có sự so sánh, ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm, mình hiểu. À. Ừm, ừm, hổng sao đâu bạn ơi, thật ra thì mọi chuyện đều có cái phương án giải quyết hết và nếu mà nó chưa ổn á, có nghĩa là nó chưa có kết thúc đâu, cho nên là bạn cũng sẽ tìm ra một cái gì đó để đặt dấu chấm hết cho những cái cảm xúc tiêu cực này nha. Vậy, ờ, bạn cho mình hỏi thêm một chút nha, thì cái tần suất gặp mặt của hai bạn á ở trong công việc này nè, nó có bắt buộc nhiều hông? Và cũng như là nó khiến cho bạn đôi lúc á, bạn có cảm thấy là bình thường với cái điều này hông? Hay là cũng khiến cho bạn cảm thấy ngột ngạt chẳng hạn?
Ờm, bản thân mình á thì, ờ, mình làm ở bên cái bộ phận là marketing, còn ở bên bạn là bạn làm ở bên thiết kế. Thì marketing với lại thiết kế thì gần như là nó gắn liền cũng khá là nhiều, bởi vì mình phải suy nghĩ content để mà mình đăng lên thị trường, còn bạn thì phải, ờ, thiết kế những cái content như vậy cho nó phù hợp và nó đồng bộ với lại cái màu của công ty đó. Đúng rồi, thì nói chung là có những cái khoảng thời gian thì thời gian đầu mà mình gặp á thì mình hơi buồn, có nghĩa mình rất là buồn, nhưng nhưng mà mình vẫn có nghĩa là mình vẫn cố gắng mình giữ cái thái độ chuyên nghiệp. Nói chung là mình cũng cố gắng ở đây là mình chia sẻ với bạn là mình cũng chỉ cố gắng giữ cho mình cái thái độ chuyên nghiệp thôi, chứ thật ra sâu trong bản thân mình, mình rất là buồn, và r mình rất là nhớ. Mỗi lần mình gặp lại thì mình chỉ có muốn òa khóc lên là mình mình kêu bạn đó ra để nói gõ rõ lại thôi. Nhưng mà thực sự thì nó <tsk> trong một cái môi trường làm việc mà mình một phần nào đó cái lý trí của mình nó vẫn còn có, cho nên là nói chung là cũng khá là khó nói cài này bản thân mình cũng chỉ cố thôi, cố là mình, ờ
Ờ. Ừm. Làm bạn, ừm. Ừm. Ừm, ưa nè. Phía sau. Ừm, ừm, ờ, thật ra nha mình muốn rất là trân trọng những cái sự khố gắng của bạn nè và những cái khó khăn bạn đã trải qua, và tính tới cái thời điểm hiện tại luôn thì bạn cũng vượt qua rất là nhiều những cái thử thách nè. Và hiện tại nha, bạn vẫn còn ở đây nè, và bạn cũng cố gắng phấn đấu cho những cái điều gì tốt hơn trong tương lai nè, cho nên là mình thấy là bạn đã đang làm rất là tốt rồi nè. Cho nên là bạn cũng đừng nên trách bản thân bạn nhiều, về những cái sự lập cập trong cái thời điểm hiện tại chẳng hạn, hoặc là bất kỳ cái điều gì đã từng xảy ra trong quá khứ, bởi vì nó cũng đã kết thúc rồi nè. Vậy, ờ, bạn có thể cho mình biết một chút nha, những cái việc gặp mặt vậy nè, có thể là cùng những cái lịch họp chẳng hạn hoặc là vô tình thôi thì bạn thấy là nó ảnh hưởng nhiều hông tới cái mặt cảm của bạn và cũng như là cái năng suất làm việc của bạn nè?
À, vậy hả? Ừm. Ờ! Ừm. Thì về cái, à bây giờ nói sao ta? Tụi mình thì nói chung là mình cũng đã chia sẻ với lại sếp của mình rồi, và mình cũng nói với anh là "Ờ, anh ơi thì đó là cái trường hợp mà, ờ, nó diễn ra như vậy đó thì có thể là anh anh hỗ trợ em được cho không? Tại vì thời điểm hiện tại em cũng khá là buồn." Thì anh cũng mới nói với với mình là, ờ, ô kê ví dụ mấy cái lịch họp đó thì anh sẽ nhờ một cái bạn ghi chép lại những cái lịch họp và gửi nó cho em, ờ, em không cần những cái tham gia lịch họp, nhưng mà về mặt nào đó thì nó vẫn ảnh hưởng lên mình, nó vẫn ảnh hưởng lên mình rất là nhiều.
Ừm. Ừ, đúng rồi. Ừm. Ừm, tốt nè. Mình hiểu, ừm, hiểu. Ừm, ừm. Ừm vậy, ờ, bạn với cái thời điểm hiện tại nè thì bạn nghĩ nha bạn muốn đặt ra một cái mục tiêu cụ thể như thế nào cho cái trường hợp của bạn? Bạn vẫn muốn là giữ những cái hình ảnh chuyên nghiệp trong công việc, đúng hông? Hay là hy vọng là vẫn giảm cái sự tiếp xúc nhiều nhất có thể? Có nghĩa là gặp bạn đó b ờ, ít nhất thôi và nếu mà có thể tránh được nha thì vấn lãng tránh nè, hay là bạn muốn giữ một cái mối quan hệ nối lại cái mối quan hệ cũ làm bạn với người yêu cũ chẳng hạn? Thì bạn chia sẻ cho mình thêm với nha.
Ừm. Đúng rồi. Mình thì bản thân mình muốn là bây giờ nếu mà làm bạn với lại người yêu cũ thì mình hổng hổng hổng có đi theo được cái hướng đó, tại vì, ờ, con người của mình nó hơi tình cảm, có nghĩa là mình gặp thôi là mình đã buồn rồi, mình đã nhớ lại những cái kỷ niệm cũ rồi. Một cái mục tiêu của mình đó là giữ cái sự chuyên nghiệp nhất định, tại vì, ờ, mình cũng đã đi với lại cái tổ chức này trong một cái khoảng thời gian rất là dài rồi. Thì bản thân mình cũng muốn là mình phải giữ được cái độ chuyên nghiệp nhất định và chứng minh được cho anh sếp thấy rằng là, à, mình là một cái người mặc dù mình sẽ có những cái vấn đề như vậy ở trong cuộc sống đó, nhưng mà đối với cái phần làm việc em vẫn sẽ đảm bảo anh rằng là em sẽ làm việc tốt nhất cho anh. Đó, thì cái mục đó là cái mục tiêu chính của mình luôn.
Ưm, ừm. Hiểu luôn. À. Ừm. Đúng rồi nè. Ừm, chính xác, chính xác. Ừm, mình hiểu, mình hiểu và mình rất là, ờ, vui khi mà bạn có những cái mục tiêu cụ thể như vậy nè, và mình thấy là bạn đang đi đúng hướng rồi đó nha. Vậy thì đầu tiên á, mình nghĩ cái việc cần làm ở thời điểm hiện tại nè, là bạn dành nhiều thời gian hơn cho chính bản thân bạn để bạn xác nhận lại những cái cảm xúc này có thể là gồm cả việc đau khổ, hối tiếc hay là giận dữ, nói chung là có rất là nhiều cái cảm xúc tiêu cực, đúng hông? Và vô tình á, những cái cảm xúc này nó cứ xâm chiếm trong cái tâm trí của bạn, khiến cho bạn xao nhãng trong cái vai trò chuyên môn nè. Thì bạn nghĩ như thế nào về cái việc mà bạn cũng có thể là xin nghỉ 1-2 ngày trong công việc hoặc là dành cái thời gian cuối tuần á bạn, bạn trở lại với những cái việc mà kết nối nhiều hơn với bản thân nè, bạn có thể viết ra giấy những cái điều mà bạn còn đang nặng lòng, hay là bạn tìm kiếm một cái người bạn thật sự là tin tưởng á, bạn nói ra hết những cái điều đó đi, đừng có giữ trong lòng. Có thể nha, cái hiệu quả nó chưa có lập tức hoặc là cái người đó chưa có thể cho bạn bất kỳ một cái lời khuyên nào ở cái thời điểm đó. Nhưng cái điều quan trọng á là bạn bộc lộ ra hết được những cái điều đó thay vì chỉ giữ trong lòng đó bạn. Thì hổng biết là cái việc này nó như thế nào ha?
Đúng rồi. À. Mình hiểu. Ừm. Mình hiểu nè. À, rồi. Ừm. Mình hiểu cái hướng mà bạn đề xuất, có nghĩa là mình sẽ tự chăm sóc lại cái cảm xúc của mình, đúng hông? Và mình sẽ có thể là mình sẽ ra những cái, ờ, chiến lược để mà mình giảm căng thẳng và mình lo lắng khi mà mình gặp lại. Ví dụ như là mình có thể nghỉ luôn mình có thể nghỉ 1-2 ngày luôn, và cũng như là mình viết nhật ký và mình có thể mình cho, ờ, bản phép bản thân mình buồn trong vòng một những cái ngày nghỉ như vậy đó. Để mà mình chăm s tự chăm sóc lại bản thân của mình, hoàn thiện lại bản thân của mình trước, ờ, mình hiểu rồi, mình, à, có nghĩa là cho phép bản thân ô kê mình hiểu cái vấn đề này rồi ha.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Chính xác, chính xác. Đúng rồi đó. Ừm, ừm. Ừm, ừm, và khi mà bạn cảm thấy là bản thân của bạn đó, được giải tỏa ít nhiều những cái cảm xúc tiêu cực này nè. Thì khi mà làm việc đó nha, thì bạn cứ tự nhắc nhớ bản thân bạn là, ờ, bạn có thể là coi cái người yêu cũ này nè, như là một cái đồng nghiệp bình thường thôi, hoặc là một người nào đó bạn không biết chẳng hạn. Đó, cứ phải nhắc đi nhắc lại như vậy, thì bạn sẽ luyện tập cho não bộ của bạn á, sẽ nhận diện thay vì bỏ cái mác người yêu cũ ra thì bây giờ gắn thêm một cái mác khác là một người đồng nghiệp bình thường thôi. Đó, và mỗi cái tương tác của bạn với lại cái người này nè, thì bạn cố gắng nha, ờ, giữ cho nó thật là ngắn gọn nè, và tập trung cái công việc thôi, chứ không có bất kỳ cái cuộc nói chuyện xã giao hay là một cái yếu tố cá nhân nào hết. Thì mình hiểu này nó khó ở cái điểm thì điểm hiện tại, nhưng mà tất nhiên rồi, bất kỳ một cái quá trình nào đó thì cái bước đầu tiên là cái bước khó nhất. Nhưng mà mình tin á đã có cái mục tiêu là muốn giữ cái hình ảnh chuyên nghiệp rồi, thì 1-2 lần khó khăn thôi, nhưng mà đâu biết được lần thứ 3, lần thứ 4 thì bạn sẽ trở nên là chuyên nghiệp hơn, thành thạo hơn nè, thì bạn thấy này như thế nào ha?
Ừm. Mình hiểu. Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Ừm, đồng ý. Ừm. À mình hiểu rồi, có nghĩa là mình phải thiết lập lại cái ranh giới, đúng hông? Giữ cái khoảng cách giữa công việc và đời tư của mình với lại cái bạn đó, và cũng coi như cái bạn đó là một trong những cái bạn mà, ờ, nhắc nhở mình phải luôn lúc nào cũng phải giữ cái tinh thần chuyên nghiệp và công việc, chứ cũng hổng có được lơ là chểnh mảng, đúng hông nè? Và cũng phải có cái cách giao tiếp cho nó chuyên nghiệp nhất về cái mặt nghề nghiệp, nói chuyện và mọi thứ, giữ mọi thứ làm sao để mà, à, nó chuyên nghiệp vừa chứng minh được cho anh sếp rằng là, ờ, mặc dù mọi thứ nó như vậy nhưng mà tụi em ở đây, em vẫn giữ được cái thái độ chuyên nghiệp nhất dành cho anh và cũng như là tạo ra những cái hướng mà có thể là dễ làm việc chung mặc dù là đã có nhiều cái chuyện không vui diễn ra. Ờ. Hiểu rồi.
Ừm. Đúng rồi nha, ừm. Ừm, đúng rồi. Nhưng mà thêm Ờ, đó. Ừm, ừm, chính xác bạn. Và mình tin là bạn hoàn toàn có thể xử lý được cái vấn đề này nè. Và cuối cùng nha, bạn cũng hãy là tập trung nhiều hơn vào những cái việc mà bạn kiểm soát được nè. Tại vì bạn không thể nào cái sự hiện diện của cái bạn đó, đúng hông? Nhưng mà bạn hoàn toàn có cái sự kiểm soát 100% cho cái phản ứng của bạn. Đó, thì thay vì bạn dành năng lượng cho những cái tiếc nuối ở quá khứ chẳng hạn, thì bây giờ nha, bạn nói với chính bản thân bạn là, ơ, bạn sẽ chuyển cái năng lượng này nè vào cái việc mà bạn phát triển cho công việc cá nhân nhiều hơn. Thì tất nhiên rồi, và thành công và cũng như là hạnh phúc của bạn á, nó sẽ là cái câu trả lời mạnh mẽ nhất cho những cái đổ vỡ, những cái thất bại trong quá khứ nè. Cho nên đó nha, nó là bạn hoàn toàn có thể xử lý cái vấn đề này một cách gọn gàng nè và chuyên nghiệp nhất có thể đó bạn ơi.
À. Hiểu. Ừm. Đồng ý. À, rồi, mình hiểu rồi. Vậy thì với bạn đó thì có thể là mình sẽ thiết lập những cái ranh giới nè, giữ những cái khoảng cách giữa công việc và đời tư cũng như là mình sẽ giao tiếp như thế nào đó cho nó chuyên nghiệp nhất để mà mình đừng có bị ảnh hưởng giữa công việc lên đời tư nè. Cũng như là mình phải biết chăm sóc chính bản thân của mình từ mặt tinh thần cho đến mặt cảm xúc, đó, mình có thể là mình xem xét mình nghỉ vài ngày. Mà mình cho phép bản thân mình buồn trong vài ngày đó, ghi ra những cái quyển nhật ký về những chuyện đã xảy ra, đúng hông? Ờ, thực sự rất là cảm ơn bạn luôn. Mình nghĩ là nếu mà hông có bạn á mình mà gặp người yêu cũ mình nơi làm việc là chắc mình thực sự mình rất là buồn luôn á.
nè. Ừm. Ừm, ừm. <chuckles> Ừm, mình tin là bạn sẽ làm được nè.
Tạm biệt bạn.